Eee, żurek diye bir, eee, çorbaları var. Böyle tatlı ekşi, eee, iii, işte, hem içine sosisin koyulduğu, böyle, eee, fazla ekşi ama bu ekşilik çok fazla rahatsız etmiyor. Eee, hafif de böyle bir tatlı, eee, aroması var. Eee, bir de Evet, rosół da denilen bir, eee, şeyi var, eee, şehriyeli tavuk çorbaları var, o da çok güzel.
Hımm. Nasıl? Hımm. Hımm, tamam. Değiş Tamam. Hee. Anladım. Hımm, evet. O zaman kulağa sağlıklı geliyor ikisi. Bir şeyi daha merak ettim bu arada. Şimdi mesela, eee, pı yemeklerine, hani, ilgini çeken değilim ki arkadaşların, eee, hadi, hep restoran o onlarla birlikte onların kültürüne katılır mısın yoksa şey mi dersin? "Ya ben evde yemeğimi yiyeyim de sonra bir şeyler içmeye çıkarız." mesela.
Eee, ya, ben yeni i yemekler denemeyi çok seviyorum. Hani sadece Polonya özelinde değil. Eee, o yüzden saygı göstererek onlara katılırım. Hani, bence şey demek biraz saygısızlık da olur. İşte, yok ben evde yiyeyim veya ben kendi yemeğimi mi yapayım? Ya, tabii, eee, o yüzden şey olabilirdi, eee, biraz saygısızlık olabilirdi ama yeni yemekler denediğim için, eee, kabul ederdim tekliflerini.
Hımm, tamam. Hı hı. Tamam, harika. Anladım. Evet, hı hı. Evet ama Yine de merak et Hı hı. Evet. Peki şunu da merak ettim. Şimdi sen mesela 4 senedir Polonya'dasın. Bir şekilde aslında onların, eee, kültürüne, eee, alıştın ve, eee, bir şekilde kendinin yeni bir versiyonunu buldun. Eee, sen Türkiye'ye, eee, geri döndüğünde mesela aileni, arkadaşlarını ziyarete onlar sende hiçbir fark, eee, gördü mü?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, evet. Ya, 1'incisi şu: Eee, Polonyalıları şu yönden çok seviyorum. Eee, çok direkt ve çok netler. Eee, çok açık sözlüler. Hani, eee, lafı gevele Evet, geveleyip, işte, hani, bizde şey vardır ya, hani, eee, bir lafı tutarız, böyle 30 saniye boyunca döndürürüz. <chuckles> Onlar direkt açık. Hani ben öyleyim. Hatta annem şey dedi: "A, sen ne kadar duygusuz olmuşsun ya." <chuckles> dedi.
Hımm. Hı. Hee. Evet. Dolandırma yok. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, anlayabiliyorum. Onlarda yok. Direkt, direktler. Hımm. Hı hı. <chuckles> Evet, bir anda hemen, eee, kültür farkı göründü sana yansıyan. Peki bu, eee, mesela diyelim ki, eee, hani, pozitif, eee, konularda direkt olmak, eee, hakikaten, eee, kolay olabilir ama negatif konularda sen ilk Polonya'ya gittiğinde, eee, sana böyle, hani, direkt bir şey söylediklerinde acaba o yüzden mi onlara karşı birazcık, eee, hani, soğukkanlı hissettin? Yani nedenlerinden biri böyle bir şey olabilir mi?
Evet, evet. A Hı. Hı hı. He he.